हाँ, हाँ।
तो काफ़ी मतलब मैंने अ, अपने जो बचपन या फिर जो मैं मेरी जवानी अ, वाली एज़ थी, जब मैं बढ़ रहा था उ अ, मेरी उम्र अ, मतलब धीरे-धीरे ग्रो हो रही थी, तो मैंने काफ़ी ऐसे हुनर सीखने की कोशिश की है।
जी, जी, जी, बिल्कुल, हाँ। जी। जी। बिल्कुल सर ये तो काफ़ी अच्छी बात है और जो है मुझे लगता है ना कि हमें सीखना चाहिए कुछ ना कुछ। और क्या होता है कि हम सीखते जाते हैं और फिर हमें ज़िंदगी भी तो बहुत सिखाती है, तो जो हमें हुनर ही सीख लें सबसे पहले। और ये भी कह सकते हैं कि जो है ना, जब हम बचपन की उम्र में होते हैं, जैसे 20 साल से पहले, है ना? तो मुझे लगता है कि हम उस वक़्त ज़्यादा जो है एक्टिव रहते हैं कुछ सीखने के लिए। अगर हम सोचें कि उसके बाद कुछ सीख लेंगे, अभी क्या करना है सीख के, तो मुझे लगता है कि वक़्त जब निकल जाता है ना, उसके बाद आप कुछ ना सीख पाते हैं, ना कर पाते हैं। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं?
उम, जी, जी, बिल्कुल। उम, जी। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कि एक जो आपका अ, जो नया एज़ होता है, उसमें कोई चीज़ जो अ, सीखने का आपकी क्षमता होती है, आपकी जो कैपेबिलिटी होती है, आप में जो जोश होता है, वो मुझे लगता है कि नया-नया होता है। तो उस वक़्त आप कुछ भी चीज़ें सीखने के लिए आप अ, कोशिश करेंगे, तो आप बहुत जल्दी उसको सीख जाएँगे। लेकिन जैसे-जैसे मुझे लगता है कि आपके ऊपर अ, प्रेशर और आपकी उम्र काफ़ी बढ़ते रहेंगे, तो आपको काफ़ी अ, अलग-अलग चीज़ों का प्रेशर आता रहेगा। आपके जीवन में कई सारे म अ, मित्र मिलेंगे, आपके अ, जो पार्टनर हैं, वो भी मिलेंगे। तो मुझे लगता है इस तरह की चीज़ें जब आपके जीवन में अ, और भी चीज़ें होने लगेंगी, तो आप अ, उस चीज़ में उतने अ, बेफ़िक्र होके ध्यान नहीं दे पाएँगे।
जी, जी, जी। जी हाँ। जी। जी। जी, जी। जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, सर। जी। जी, जी, बिल्कुल। हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सही कह रहे हैं सर आप।
तो मुझे लगता है कि अ, जी, जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अ, जो एक हमारा अ, सीखने का कोई नया हुनर सीखने का जो एज़ होता है, वो 18 से 25 तक ही होता है। उसके बाद मुझे लगता है कोई नया हुनर सीखने में काफ़ी लोगों को अ, समय लग जाता है और उसको काफ़ी सीखने में कठिनाई भी हो।
हाँ। जी। जी, जी।